Ну вот, поэтому как бы рассказывать о величии старых деревьев, я думаю, в первую очередь, нужно через и их связь с культурами. Люди всегда как бы восхищались деревьями, всегда их обожествляли. То есть символизм того же дуба во многих европейских культурах
Мгм. Кстати говоря, да. Мгм.
занимает особое место.
Один только Пушкин чего стоит. Для нас, например.
Ну, Пушкин. Да да, золотая цепь. Ну вот, вот. Н то есть, как бы, э, величие старых деревьев, и это, м, ди дид как бы деревья из этих, и из мифов. Но, в то же время, есть и деревья, которые, вот, занимают, э, особое место, при этом параллельно присутствуя и в фи физическом мире.
На дубе том. Мгм. Это как?
Ну, очень как бы, есть, э, скажем, м Есть есть священные деревья. Раньше их было больше, да, вот, ну, как бы потом
М, щас поменьше, но это логично.
Ну да, да, всё-таки это такая языческая тема, а христианство- оно это всё так хорошенько вытеснило, вот, христианство, ну и остальные, авраи ну, кто- ислам, и авраамические религии, они поб по побороли, э, деревья.
Мгм. <chuckles> Мгм, мгм, мгм. Мгм. Мгм. Окей, окей!
А по Ну, то есть память жива.
А какие, например, вот, э, скажем, такие вот были великие деревья, которые, ну, кроме Игадрасиля, конечно. Потому что я кроме Игадрасиля, по моему, особо и не знаю вообще каких-то других деревьев таких.
Ну, смотри, допустим, вот источники, которые до нас дошли о кельтской культуре, они как бы говорят о том, что кельты- они вот буквально боготворили деревья, и там были отдельные священные, ну, дубы, например, вот, с с которыми потом боролись. Э, в целом, н вот весь этот лесной по пояс Северной Евразии, там любая культура, которая в нём есть, она носит об этом память. Например, вот, э, если взять историю России, то там очень, э, большая часть современной территории России- это территория расселения финно-угорских народов. Вот. И они тоже это с себя связывали с деревьями очень сильно. И тут как бы точно такая же история, когда пришли, значит, христианские проповедники, они начали бороться с деревьями. Это вообще типичная история. Э, что, значит, приходит, э, н в этой у этих народов обязательно есть, э, святой с топором. Вот, угада угадай, чем он занимался в момент, значит, да
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Окей. Мгм. <chuckles> Угадайте, чем он занимается. Искоренением какого-нибудь интересного зла местного, да, получается?
Да-да-да. Да, да, он побеждает каких-то оч серьёзных духов, таких авторитетных, э, при помощи того, что там разрушает рощи, сжигает их, вот, вы вы выгоняет дриад там, э, что по по по побеждает всяких, значит, э, э, полозов, которые там тоже с деревьями связаны.
Мгм, мгм. Мгм.